Ah não, mas é cheio de brasileiro aí também, então é
Cara, tem mais a questão dos brasileiros, é porque assim, eu moro mais pro sul, eu moro aqui mais pro sul e os e os brasileiros eles estão mais pro norte dessa parte assim, que tem de Miami embaixo, vai até West Palm Beach e tudo, 1 hora por aí. Aham, isso.
Ah. Claro. Mas é 1 hora de viagem, 1 hora e meia. Essa é a cultura americana. O americano dirige pra
Uhum.
Para encontrar alguém, então, eh, já vai se acostumando, apesar que você tem 6 meses né, então. Eh, mas eu esqueci de perguntar a tua natureza interior, você é uma pessoa tímida ou mais comunicativa?
É. <laughs> Cara, eu me considero bem comunicativo e, assim, a tanto que até quando eu cheguei aqui, claro, uma coisa é você falar inglês corporativo, inglês assim que você aprende no Brasil. E aí quando eu cheguei aqui, tinha até muita gente assim, até no trabalho eu falava: “Gente, olha, eu quero aprender o inglês ao estilo americano, o jeito que vocês falam. Se é alguma coisa aí vocês vão me corrigir e tudo”.
Ok. Claro, sim. Ai que bom, que bom que você teve essa abertura assim.
É e tem ajudado bastante. <chuckles>
Então
Me ajudou bastante.
Eh, eu acho que a melhor melhor ideia que eu posso te dar é essa, né, no caso. Ah, se bem que agora é in bom, o bom que o vôlei é um esporte indoors, né. Então, eh eh procura um grupo assim, né, no caso.
Hum. Isso.
Se tiver algum outro hobby, sei lá.
Mas aqui na Flórida, aqui no sul da Flórida, aqui como não tem, por exemplo, eu cheguei aqui no verão, verão e estava muito quente e a gente, ok, o povo na rua e tudo. E agora aqui de verdade o inverno aqui eu gosto de andar na rua, olho e falo: "Gente o clima tá perfeito". <chuckles> E a gente vê, parece que o povo anda mais agora. <laughs>
Aham. Então.